Hey du, ähm, ich habe gerade ein ziemlich großes Problem, und zwar ich zweifle über meine Entscheidung. Also, es ist halt so jetzt ganz konkret gesagt, ich bin ein Informatikstudent. Und es ist nicht so, als als hätte ich jetzt Informatik studiert, weil es mir halt Spaß macht, sondern es ist halt ich studiere das halt wegen familiärer Druck sozusagen. Also es ist halt so, dass mein Vater Informatiker ist, und mein Bruder hat halt auch Informatik studiert. Und ich habe halt mein Abi gemacht und, ähm, mein, also, mein also, mein Bruder und mein Vater haben halt mir gesagt, ich soll Informatik studieren so. Und ich hatte okay, ich habe halt dann einfach das hingenommen sozusagen, und da habe ich halt angefangen, Informatik zu studieren. Aber <sighs> ich ich merke dass ich merke halt, dass es nicht so mein Ding ist, ehrlich gesagt. Es ist halt, wie sagt man es ist es macht mir nicht so viel Spaß. Es ist zwar nicht langweilig, aber es macht mir einfach keinen Spaß. Und es ist halt sehr stressig, weil ich merke halt, dass mein Alltag jetzt bis bis jetzt nur noch halt vom Studium so Studium vo äh, geprägt ist sozusagen. Und, ähm, es ist ich <sighs> es und ich ich möchte eigen also, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, so eine Zukunft zu haben, wo ich halt 40 bis 50 also Jahre ganze Zeit vor dem PC sitze und irgend irgendwas rumtippe so. Und ich wollte dich vielleicht so nach einem Ratschlag fragen, so wie ich diese Zweifel über meine Entscheidung so vielleicht wegmachen kann so.
Mhm. Also erst mal danke dir für deine ehrlichen Worte. Vor allem, ich glaube, es ist sehr beeindruckend erst mal an der S Stelle. Deshalb Chapeau an dich, dass du über so ein gravierendes oder so lebensentscheidendes Thema auch einfach über um Rat fragst. Ich glaube, das ist der erste Schritt, um wirklich sich das selber bewusst zu werden, weil das zeigt ja auch 'n bisschen von, dass man das so reflektiert, seine Gedankengänge und die auch klar foktu strukturieren kannst und auch ordnen kann und dann das als Form Frage formulieren kann. Ähm, um das 'n bisschen besser einzuordnen. Du hattest ja darüber gesprochen, dass du eher so 'n bisschen Erwartungsdruck hat gegenüber deiner Familie, dass du bestimmtes Studium beendest und in der Form halt das Informatikstudium. Hast du denn, äh, aktuell was ist denn der aktuelle Stand, weil du gemeint hast, es beeinflusst jetzt quasi dein aktuelles Leben komplett und auch so 'n bisschen deine Freizeit im Sinne von, ja, du weißt: „Das ist jetzt so quasi sehr ein großer Main Point meines Lebens." In welchem Semester befindest du dich denn aktuell?
Ähm, also, ja, ich bin tatsächlich im 1. Semester und, ähm, ja, also ich also ich kann dir auch natürlich meine Routine so sagen, wenn du möchtest, meine Alltagsroutine. Äh
Ja, äh, äh, gerne und und, äh, äh, ich gl i ei nur für mich als Einordnung, damit du quasi diese Zweifel 'n bisschen mehr strukturieren kannst, vielleicht einfach nur für dich, dass du da so 'n bisschen noch mal, äh, berichten kannst, vielleicht eindeutiger vielleicht fallen dir dann während des Ausarbeitens so 'n bisschen mehr Punkte ein. Aber ja, gerne. Also, gerne vielleicht so Routine und gerne vielleicht so Ausblick, ähm, wie du das quasi im Idealfall, wenn alles gut läuft, so es ablaufen würde vielleicht.
Mhm, mhm. Also, ja, also, meine Tagesroutine besteht halt darin, dass ich jetzt so um 8:00 mor a also 8:00 aufstehe und dann, ne, die üblichen Sachen mache, also, äh, frühstücken, Kaffee trinken und so. Danach gehe ich halt, äh, zur Uni. Und die Uni, also geht halt so bis 21:00 also bis 20:00 Uhr abends, so 20:00. Und ja, natürlich mit Pas Pausen dazwischen, aber es ist halt schon ein ziemlich stressiger Tag, würde ich mal sagen. Also ein sch ziemlich stressiger Alltag, weil ich halt mich sehr v äh, ziemlich lange konzentrieren muss und, äh, zu vielen Vorlesungen sozusagen gehen muss mit verschiedenen Themen. Und dann komme ich halt erst so 21:00 zu Hause an und ich merke dann auch wirklich, wie wie wie erschöpft ich bin. Also ich habe wirklich gar keine Energie mehr irgendwie etwas zu machen und mein Körper sagt mir, ich hätte wirklich einfach schnell zum Bett springen soll und so. Und es ist halt ich glaube, auch ein sehr großer Grund für meinen Zweifel ist, weil ich halt nichts also ich habe halt wirklich nicht so viel Freizeit und ich kann halt meine Hobbys nicht mehr so nachverfolgen, wie ich halt früher das gemacht habe. Und, äh, ich ich also mein Leben fühlt sich halt wirklich gerade nicht sehr erfüllt an und so. Ich glaube, das ist auch ein sehr großes Problem.
Mhm. Mhm, mhm, mhm. Wenn ich dich fragen dürfte, äh, was studierst du für Informatik? Angewandte, technische oder Wirtschaftsinformatik?
Ähm, generelles Informatik, also einfach Informatik heißt es bei mir im Studiengang.
Okay, okay. Damit ich so 'n bisschen grobe Einschätzungen habe Ähm, kannst du mir vielleicht noch 'n bisschen erörtern, wie du darauf gekommen bist? Du hattest ja angesprochen über dein äh, dein, äh, Familienhaus, also Vater Informatiker, Bruder Informatiker und dann hast du quasi im Abitur hattest du da schon vorbereitende Kurse Informatik? oder war das so 'n wirklich verpflichtend, weil du gemeint hattest, ja, ähm: „Die haben das gemacht, und dann habe ich angenommen, dass ich machen muss“, oder die haben gesagt, d du ma sollst es machen. Hast du das dann auch quasi gar nicht hinterfragt und einfach nur gemacht, oder hattest du quasi eher das so indoktriniert bekommen, so langsam peu à peu?
Hm, ja, wie soll ich das sagen? Also, in der Schulzeit habe hatte ich tatsächlich Informatik gehabt so als, äh, Fach ein als ganz normales, äh, wie heißt es, Schulfach so. Und ich habe da auch sehr viele Sachen gelernt, und ich hatte auch relativ gute Noten so. Und ich würde auch sagen, also, Informatik an sich in der Schule hat äh, war nicht so schwierig. Und, äh, es wurde also ich ich würde jetzt nicht sagen, dass es halt so, mir wirklich so gezwungen wurde, dass ich halt doktriniert wurde, sodass ich das wirklich machen muss so. Aber es ist eher so, dass ich also ich hatte zwar 'ne Alternative, äh, etwas zu studieren, ab also ich wollte etwas anderes studieren eigentlich, aber ich hatte z sozusagen nicht den Mut, das von meinen Eltern so zu mich zu äußern so, dass dass ich das wirklich studieren möchte, weil ich halt Angst hatte, dass sie das dass sie halt dagegen sind so. Und deswegen habe ich mich einfach wirklich sehr zögernd entschieden, Informatik zu studieren so.
Mhm. Ähm. Hast du 'n bisschen Spaß an Informatik oder wie kam es dazu? Und, äh, was wär zum Beispiel der zweite Studiengang, äh, den du eigentlich studieren wollen würdest, aber aufgrund von diesem ganzen Druck vom Elternhaus, den du dann doch nicht genommen hast oder die Angst, sagen wir, die befürchtet von deiner Seite aus? Was hättest du denn studieren würden wollen?
Mhm. Also jetzt, äh, zu deiner 1. Frage, ich also Informatik an sich finde ich eigentlich ziemlich, wie sagt man das ich finde das, äh, eigentlich ziemlich logisch so. Alles alles ist halt nach einem Al äh, Algorith Algorithmus sozusagen aufgebaut und es ergibt alles einen Sinn. Und eigentlich finde ich diese Dinge ziemlich schön, weil so Sa äh, wenn man wenn man das halt kann, dann fühlt sich das einfach gut an, wenn man so Probleme lösen kann so, ne, natürlich. Aber es ist halt wirklich so, dass ich mir so schon wie gesagt halt mir keinen zukünf zukünftigen Job so damit vorstellen kann, keine zukünftige Karriere so. Weil ich habe ehrlich gesagt nicht viel Lust so, ne, 8 Stunden lang, 40 Jahre lang vor dem PC zu sitzen und irgendwas zu machen. Und ja genau zu deiner 2. Frage. Ähm, ja, ich hatte tatsächlich Musik im Kopf, also dass ich halt Musik studiere. Aber es ist halt also ja, ich also erst mal, ich bin halt sehr ambitioniert, wenn es halt um Musik kommt. Ich liebe Musik. Ich ich spiele Schlagzeug, ähm. Ich habe früher Klavier gespielt und ich singe auch sehr gerne. Und, äh, ja genau, wie ich wie gesagt, ich wollte eigentlich stu Musik studieren, aber, <clears throat> ähm, ich ich komm aus einer wie sagt man das aus einer traditionelleren Familie, würde ich mal jetzt so sagen. So aus einer altmodischen Familie. Und sie wollen halt, dass ich einfach so einen finanziell stabileren Job habe so. Und es wird ja sehr oft gesagt, dass künstlerische Bereiche so wie sagt man das, nicht nicht so gefragt sind, wenn man es mit so technischeren Bereichen so jetzt vergleicht, so was wie Informatik. Und, hm, deswegen hatte ich einfach allgemein etwas Angst, so mein, äh meine äuß also mich zu äußern so, dass ich halt wirklich Musik studieren wollte, weil ich ziemlich sicher bin, dass es halt also zich sicher war, dass halt zu einem Konflikt können, äh kommen würde so. Und ja, deswegen hab ich mich einfach dazu dagegen entschieden, obwohl ich halt wirklich obwohl ich halt weiß, dass es mich später vielleicht erfüllen wird so, Musik.
Mhm, mhm. Komplett verständlich. Ähm, wie ich quasi rausgehört habe, ist ja quasi im Endeffekt einfach nur die Sorge deinerseits aufgrund der traditionellen Art und Weise, wie deine Eltern re denken und auch dem aktuellen Status, hattest du das Gefühl, die wollen dir gegenüber einfach 'n gewissen Sch Schutzraum bieten, den du selber verfolgen kannst, indem du einen sicheren Job nimmst, in dem Fall Informatik, aber du leidenschaftlich eher Musik studieren wollen würdest. Ähm, gibt es denn überhaupt Personen in deinem Umkreis jetzt beispielsweise, ähm ich habe jetzt zum Beispiel nicht über deine nichts über deine Mutter ge gehört oder vielleicht Großeltern, die, äh sind die dann auch so ähnlich? Also bist du quasi alleine in diesem Gedankengang oder hast du basierend darauf wirklich nur dieses eine diesen einen Aspekt von, ja, man soll das machen, weil das 'ne bestimmte Sicherheit bietet, weil das hat man ja auch häufiger aufgrund von der Tatsache beispielsweise sieht man es ja, wenn du dir das ökologisch anschaust bei Migrantenkindern, dass dann Elternhäuser aus dem beispielsweise jetzt irgendwie geflüchtet sind dann in dem Land, <swallows> äh, dass die da 'ne gewisse Sicherheit haben wollen oder dem Kind Sicherheit bieten möchten und diese Form indoktrinieren die dann auf ihre Kinder. Das ist natürlich ein ein ein Leidensdruck, den man seinen Kindern gegenüber ausübt, den man liebevoll meint, aber der sehr schnell toxisch werden kann, wie zum Beispiel in deinem Fall, dass du selber weißt und du von dir selber 100 % zu weißt, dass du niemals glücklich werden wirst damit. Da solltest du auf jeden Fall trotzdem beachten, dass rein theoretisch ich weiß aktuell gar nicht, wie alt du bist. Wie alt bist du denn?
Äh, ich bin 19.
Okay, weil das ist natürlich auch 'n junges Alter, aber ich kann nachvollziehen, dass man in dem jungen Alter auch Ambitionen hat. Du hast ja gesagt, du bist leidenschaftlicher Schlagzeugspieler. Du lebst dafür du liebst dafür. Wie finanziell sicher seid ihr aufgestellt, äh, dein Elternhaus und du?
Uh, okay, das ist ja 'ne gute Frage. Also ja, äh, nur kurz zur Info ich komme halt aus einer asiatischen Familie und ja, du hast halt recht mit deinen Punkten, die du <chuckles> grade eben gesagt hast. Das ist halt wirklich so also ich weiß halt, dass die mich lieben so, aber manchmal wird das halt zu viel. Und ja, genau, z um zurück zu deiner Frage zu kommen, ich bin so in der mittleren Mittelklasse, würde ich mal jetzt ganz banal sagen.
Mhm. Okay. Weil hier würde ich wirklich eventuell 'ne Auflistung machen, wirklich von mit Pros und Cons, mit deinen Elternteilen oder du entscheidest dich wirklich dafür aufgrund der Tatsache, dass man eventuell in dem jungen Alter noch 'n bisschen weniger zu sagen hat. Dass man 'ne Option wählt, dass man beispielsweise ein Studium in der Form beendet und dann erst mal was Sicheres hat und dann seiner Leidenschaft nachgeht. Aber du kannst natürlich auch deine Dringlichkeit in Form von persönlichen Gesprächen mit deinen Elternteilen beispielsweise, ähm, 'n bisschen mehr zu forcen und dann dass du 'ne Pro-Con Liste machst. Also, denen irgendwie aufzeigen, wie wichtig dir das ist, um diese Lage denen vielleicht besser zu verm geben, weil das Problem an älterer Generationen oder von, in dem Fall Migra-Kindern, äh, Migra-Eltern, ist ja unter anderem das Verständnis für Sachen, die nicht verständlich sind, für deren Augen. Und bei den Augen ist ja nur Sicherheit. Und da gibt's halt so 'n Flynn-Effekt und der besagt quasi, dass es unwahrscheinlicher ist. Und deshalb musst du deine Dringlichkeit irgendwie 'n bisschen besser einordnen, um dich zu überzeugen. Aber ich wünsche dir ganz viel Erfolg und ich hoffe, das klappt auf jeden Fall.
Ah. Jo, also, vielen Dank für den Ratschlag. Das werde ich unbedingt machen. Jo.